Jadi, eee, sebenarnya perbulan itu ada jatah 1 kali cuti. Jadi dalam dalam, setahun ada 12. Tapi terserah mau ngambilnya kapan gitu. Kalau mau kalau mau ngambil dalam akhir tahun gitu misalnya mau ngambil 12 karena sebelumnya pernah nggak nggak pernah ngambil cuti itu bisa juga. Jadi emang itu salah satu, apa, strategiku ya keunggulan dan strategiku juga. Jadi emang aku jarang-jarang ngambil cuti, jadi emang biar aku kumpulin di akhir-akhir biar aku kalo mau liburan bisa lebih panjang gitu, Kak, <laughs> dan liburan itu menurutku salah satu salah satu hal yang penting juga, Kak, jadi itu bukan hal yang dibuat-buat kalau menurutku.
Oh. Oh. Keunggulannya ya? Oh. Oh. Wah, jarang-jarang juga ya, mhm. Mhm, iya betul betul. Tapi jarang-jarang juga loh ada perusahaan yang memberikan hak cuti diakumulasi seperti itu ya. Berarti dalam sebulan tuh, eee, betul-betul dikasih libur, tapi gak kamu ambil dan bisa diakumulasikan ya, tidak dihanguskan seperti itu ya, oh.
Mhm. Iya tapi biasanya tetep ada pertimbangan sih, Kak, dari pihak kantornya juga. Soalnya kalau misalnya, eee, ini ada ada karyawan yang udah ngambil 12 hari berturut-turut. Nah, biasanya itu kalau ada yang ngambil lagi tuh gak diizinin biasanya, dan itu emang emang kita udah udah sama-sama pahamlah masa mau ibaratnya mau apa namanya, semuanya gitu dua belas hari libur semua gitu kan. Mau siapa yang mau kerja? Gitu.
Oh gitu, mhm. Mhm. Oh git oh. Iya iya, paham paham, <laughs> paham. Giliran nih ya berarti ya. Wah heeh. Ini betul-betul apa ya, pengalaman yang sangat menarik dan betul-betul, eee, ini apa, ibarat itu kamu diberkati gitu pengalamannya karena memang iya, kehidupan sama, eee, kerjaan kamu tuh betul-betul seimbang banget gitu dengan perusahaan yang memang luar biasa, eee, bijaksana seperti itu ya. Wah, kapan-kapan kita, eee, sambung lagi deh cerita-ceritanya siapa tahu ada cerita yang sangat menarik lagi gitu ya. Makasih banget udah sharing-sharing ya, mhm.
Giliran biasanya, heeh. Benar banget, Kak. Bener. Sangat-sangat bersyukur. Oke, boleh boleh, Kak, siap. Oke makasih juga udah mau dengerin, Kak.